يعني أنت بس أنت بتصفّي ذهنك إزاي؟ إن أنت مثلًا تقعد في البيت تعمل حاجات مختلفة والّا برضه بتركز مثلًا على الMobile أو الSocial Media بشكل عام؟
لأ أنا ب يعني ب طبعًا بحكم إن أنا بابقى قاعد في البيت وقت الشغل، فبابقى مثلًا قاعد لوحدي، ممكن طبعًا أتفرج على مسلسل، أتفرج على فيلم، بعد كده آه، بارتّب اللي في البيت آه، آه، بارتّب آه، آه، بارتّب في البيت ب لأن أنا باحس إن الموضوع ده مش حبًا يعني إن أنا بابقى مثلًا بدأت أرجع للSocial Media ده مش مثلًا حبًا في الSocial Media لأ ده إن أنا تعبت من الشغل، وزهقت من الشغل فأنا محتاج يوم راحة.
آه يعني ب بتعمِل هوايات تانية يعني مش الMobile بس؟ أيوه، إمم، إمم، طَب احكِ لي بقى كده بتحب تعمل إيه في يوم الراحة ده، أنت بتقُول مثلًا بتتفرج على مسلسل أو حاجة، في حاجة معيّنة بتحب إن أنت تتفرج عليها أو إن أنت آآ يعني تضيّع وقت الفراغ مثلًا فيها؟
آآ ب يعني أنا باحب مثلًا أتفرج على المسلسلات الكوميدية، باحب أتفرج على المسلسل الكبير واللعبة، الحاجات دي فعلًا بت بتخلّيني كده اف أفُك بقى من من شغل البِدَل بقى آه، بشغ شغل البِدَل بتاع الشركة بقى وتقعد بقى م وفوقك المدير فوق راسك و وده يبعت لك وده ما باحس كده صوت التليفونات وهي بترن لأ أنا باحس كده بحالة ارتخاء كده، وما فيش حاجة في دماغي مش آه.
طَب حلو أوي. بتفصل تمامًا. آه. وبتسيب بقى الMobile خالص وقت ما بتتفرج، بتحس إن أنت خلاص بقى دخلت جوه المسلسل ونسيت كل حاجة.
بس ي